Eee, bisa buat belajar, juga bisa buat main-main kan. Jadi, kan mungkin kalau pas di kelas ya, dipakai aja buat belajar kan tapi kalau pas di luar kelas, ya dipakai buat main-main gitu kan kayak main game atau apalah gitu.
Heeh. Oh, gitu. Mhm. Oh, gitu. Eh tapi ngomong-ngomong kayaknya kalau dihitung dari hari kelahiran, eee, berarti SD-nya itu umur 6 tahun atau bagaimana nih, dirimu?
Iya. Iya, umur 6 tahun.
Oh, 6 tahun, itu boleh saat itu tuh?
Iya. Kalau pas itu emang boleh, tapi kan sekarang udah 7 tahun kan ya.
Oh, boleh ya? Mhm, betul.
Heeh, udah beda sekarang heeh, jadi aku masuk umur 6 tahun. Nah terus kan karena pas, masa-masa SMA itu kan banyak yang menggunakan HP ya, eee, jadi kayak misal nih ada kayak pelajaran matematika kan jadikan, eee, aku dan teman-teman aku menggunakan HP kayak ini kan, karena ada kalkulator dan juga ada kayak aplikasi aplikasi MTK ya, yang bisa menggunakan rumus. Jadi, kita banyak mengandalkan itu dan mungkin karena kita terlalu banyak mengandalkan aplikasi ini, kita akhirnya kayak secara teori rumusnya itu kurang ngerti kan. Kayak, kalau kita terjaga sendiri iya, karena kan kita mungkin terlalu mengandalkan itu, gitu. Dan
Mmm. Mhm, terus gimana? Iya. Oh. Iya iya. Oh. Mhm. Oh, gara-gara itu? Mmm. Tapi itu boleh sama gurunya pakai apa namanya, alat bantu handphone itu boleh sama guru, saat itu?
Ya, kalau bukan di ujian enggak papa sih, kalau hanya kayak kelas biasa, kelas mengajar belajar biasa itu boleh. Tapi kalau pas ujian itu, ya palingan kalau ujian boleh pakai kalkulator tapi bukan dari HP, kayak kalkulator biasa gitu boleh, heeh.
Oh, gitu. Ya, paham. Mmm. Mmm, boleh ya. Iya. Nah
Iya. Dan akhirnya pas masa kuliah itu, kan ini ya, aku sebenarnya masuk kuliah itu tahun 2022 karena aku sempet gap year 2 tahun kan. Dan, jadi aku enggak termasuk ke era COVID ya, lebih kayak post COVID gitu tapi memang sih pas aku masuk kuliah itu kelasnya hybrid, jadi ada yang offline, ada yang online kan.
Mhm. Mhm. Mmm. Mmm.